Ồ, nghe hay nha!
Ừ, thì mình thấy là Việt Nam mình hình như cũng chưa có cái cái mô hình này. Xong rồi khi mà mình đi qua bên đó thì mình thấy rất là lạ luôn á. Khi mà mình đặt xe á, ờm, cũng đặt xe như bình thường thôi, mình không có nghĩ rằng là sẽ có một cái taxi mà không người lái có thể đến đón mình luôn á.
Ừm. Ừm, nói chung là cũng, ơ, bạn cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên và cũng như là ngỡ ngàng với cái sự hiện đại, ờ, của Trung Quốc, đúng hông? Ừm. Vậy thì hông biết á, khi mà, ờ, bạn thấy cái sự hiện đại như vậy á thì, ờm, ờ, bạn cảm giác như thế nào?
Ờ. Đúng rồi, đúng rồi.